والله بُص، هي من ناحية أنا بافَضّل إيه فيهم أكتر الصراحة، أنا يعني بافَضّل المسلسلات جدًا. مش الأفلام آه باحبها وكل حاجة يعني باتفرج برضه على أفلام كتير، بس أنا أكتر حاجة باعشقها، ويعني بتلاقيني على طول باتفرج عليها هي المسلسلات عارف ي يعني لو سألتني مثلًا آه، ده أنت قُلت ليه صح، ماشي، ليه بقى ب بافَضّل المسلسلات أكتر؟ عايز أقول لك بسبب يعني حاجة بسيطة جدًا، أنا الفيلم باخد منه زي ما بيقولوا إيه متعة ساعتين كده وبيخلص وساعات برضه فيه أفلام كده عارف أنت بتبقى النهاية بتاعتها مفتوحة، ودي حرفيًا بتعصبني، بتعصبني بشكل شديد، فما باميلش
آه. جميل. إمم. أيوه، إيوه. حلو. إمم. النهايات المفتوحة اللي هي بيبقى ليها ليها مثلًا جزء تاني هيتعمل؟ والّا النهايات المفتوحة ال اللي سايبك أنت بقى تتخيّل النهاية؟
بُص آه، هُم بقى من النوعين دُول، سواء بقى جزء تاني أو أو اسمه إيه ده، أو إن هو مثلًا ي يسيبك تتخيل النهاية، يعني أنا أتذكر أتذكر فيلم أنا كنت ما كنتش عايز أتفرج عليه، اللي هو ك فيلم المهمة المستحيلة، اللي هو د mission impossible ده، الفيلم الفيلم ده أنا اتفرجت على الجزء الأول بتاعه، أو ما اتفرجتش عليه كُلُّه صراحةً اتفرجت عليه لحد نُصُّه كده، وبعد كده بابص ركّزت في اسم الفيلم لقيت مكتوب part 1 عايز أقول لك، أنا اتقفلت من الفيلم كله لدرجة إن أنا قفلته، ما رضيتش أتفرّج عليه، يعني قُلت إيه قُلت استنى بقى الجزء التاني لمّا ينزل، والح والحمد لله، حمدت ربّنا يعني، لإن الجزئين كانوا مرتبطين ببعض، وخدوا وقت على أمّا يعني الجزئين ن نزلوا مع بعض، فاهمني؟
أيوه. mission impossible ماشي. جميل. إمم. آه. جميل. أيوه، أيوه. أنت أ أنت ده شُفته أول ما نزل أصلًا، زمان.
آه، آه. أنا متابع أصلًا م متابع
يعني ما اتفرجتش عليه مؤخرًا، بعد ما الأجزاء كُلّها نزلِت دلوقتي؟
آه، أنا كنت يعني متابع الأفلام الأجنبي أكتر يعني الصراحة، بس، فاهم؟ دلوقتي لأ بقيت بقيت المصري أكتر الصراحة. يعني أفتكر زي ما قُلت لك أنا ب باتفرج على أفلام. المسلسلات بقى دلوقتي، برضه باتفرج على المسلسلات الأجنبي، بس حرفيًا
جميل. إمم. هي المسلسلات بقى دلوقتي اللي شدّاك أكتر.